ああ、でも、なんか、あの、それで、なんか、あの、なんか、ズバズバ言ってくれるキャラクターとして、なんか、あの、「まるまるちゃんなんかいると、すぐ物事進むから嬉しいわ」って言ってる人とかもいたんですけど。あ、なんかなんか、例えば、なんか、女子とかだとやっぱり、なんか、あの、なんか、ギャだからとか、なんか、言われた時に、なんか、すぐ返せなくて、「う、う、う」ってなっちゃう時あるじゃないですか。その代わり、なんか、矢面に立たされる場面とかが、なんか、増えちゃって、で、そうなると、なんかなんか、せなん、せせき責任が、なんか多くなったりとか、なんか面倒が多くなったりとか、なんか、ちょっと、まあ、いろいろあるなっていうふうに思ったんですよね、ちょっと、ほんとに。うん。
うーん。 ああ、ま、確かにね。うーん。 はい。 ううーん、うん、なるほどね。 うん。 ああ。 確かにね。うん。うん。ま、じゃあ、そうやって、こう、共感というかね、ありがとうみたいに言ってくれる人にとっては、ちょっと、こうこう、正義感を持ってね、対応してくれるっていう、こう、ふうに、こう、ヒーロー扱いっていうんですかね。なんか、そういうのもあったかもしれないんすど、確かにそれやるとなんかあった時に、この人がね、こう、周りがこの人へ、や、対応してくるだろうな、みたいになると確かに、こう、矢面に立つ位置になっちゃいますね。でうーん。
<laughs> ああ。うーん。 うーん。 うん。 いや、から面倒くさくて、それがやっぱり。そうなると、もう、なんか、とりあえず、しかも、なんか、その、ギャていうやつも、なんか反論するってやつとかも、あの、ま、自分とでで正しいと思ってたとしても、なんかちょっとトンチンカンなとこ言ってる可能性とかも全然あると思うんですけど、とは言え、なんか、語気で、なんか、正しそうな感じ聞こえちゃうんですよ。
それですよね。うーん。 うーん。 ああ。うん、うん。 あ、はあはあはあ、なんかね、うーん。
で、そうすると、あ後で冷静になった人に、「いや、でも、あの人が言ってた時のやつ、意外とい意外と別に全然とんちんかんだよな」とか言われたりする可能性もあるなっていうふうに思っちゃって、なんか
うん。 ああ、じゃあ、そこで一回ちょっと、いろんなね、要素もあって、 冷静にいなろうっていうふうに、まず1段階目って言うんですかね、こう、学ばれたっていう感じですよね。
うん。 うん。 はい。 いや、発言するにしても、正解を言いたいなっていう思いが強くなりましたね、ちょっとやっぱり、うん。<chuckles>
うーん。ああ。 あ、なるほどね。イライラ解消とか、こう、自分がすっきりするためじゃなくて、その、ゆったことも、間違ってるのか正しいのかとか、そういう判断をするためにも、そういうとこも含めての、冷静にいったんなろうっていうことなんですね。なるほどね。あ、うんうんうん。
うん。 はい。いや、そうですね。だからやっぱり、なんか、Twitter とかね、あの、SNS とか見ててもね、なんか、「こう、こう、こういうことがあってほんとにムカついた」って言ってる、なん、愚痴が、「いや、でも店員さんの、なんか、対応は普通のことじゃない、あなたがムカついてるのがおかしいんじゃない」って炎上の仕方とかしてる人、いるじゃないですか。
はい。 うーん。 うん。 うーん、うんうん、なるほど、いますね。うーん。
だ、そういうのを、なんかの、ムカつくにしても、正しい理由でムカつく方がいいなっていうふうに思うし、反論するにしろ、あの、ちょっと正当な理由があった方がいいなっていう思いで、やると書き出すっていう動きになりましたね。
はい。うんうん。 ああ。 はあ。